มี มีค่ะ ไอ้บรรยากาศแบบเนี้ย มันมักจะอยู่ ในหัวเรา เอิ่น เลยเนาะ เพราะว่าเราอะเห็นมันจนชินตาจนจำ ได้หมดเลย ถ้าเราได้ยินเสียงใครเรียกแม่ เรียกพ่อ อะไรอย่างเงี้ย มันจะทำให้เราแหงะ แหงะหลังไปดูได้เหมือนกันนะคะ เหมือนกับว่า เอ่อ เหมือนกับว่าเขาเรียก เขาเรียกพ่อเราหรือเปล่าล่ะ อะไรอย่างเงี้ย อารมณ์มันประมาณเหมือนว่าเราจินตนาไปได้เองว่า เออ บรรยากาศเนี้ยเหมือนบรรยากาศบ้านเราเลย เพราะว่าเราก็ชอบเรียกพ่อ เรียกแม่ เรียกอะไรอย่างเงี้ย มากินข้าว ยิ่งไปเห็นบรรยากาศคนที่เขาเรียกกัน "มา ๆ กินข้าวได้แล้ว" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แค่แว็บเดียว อะมันก็ทำให้เราคิดถึงบ้านได้เลยนะ แต่มันเป็น ความคิดถึงที่มีความสุขอะ ที่มี รอยยิ้มอะค่ะ มัน ไม่ได้เป็นความคิดถึงที่จะแบบ โอ้โฮ เศร้าจังเลย เสียใจ อะไรอย่างงี้จังเลย มันกลับเป็นพลังบวกให้เรามากกว่า ทีเนี้ยพอเรามานั่งกินข้าวเองคน เดียว มันก็ สามารถ ที่จะจินตนาการ ไปได้ว่าเรานั่งกินอาหารอยู่บ้าน เพราะว่าเราก็เลือกเอาจานที่บ้านมา เอาช้อนที่บ้านมา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งเหมือนกับว่าเป็นการจำลองการกินข้าวอยู่บ้าน เวลากิน ข เราก็วิดีโอคอลคุยกันไป อันเนี้ยค่ะก็สามารถสร้างบรรยากาศเหมือนกับว่าเรากินข้าวอยู่บ้านได้เหมือนกันนะคะ อา
อืม ครับ อืม อืม ครับ <laughs> ครับผม อา อืม ครับ อืม อืม ครับ อืม อืม อืม ครับ อือฮึ อืม ครับ อืม อืม ครับ โอ้ ดูอบอุ่นมากเลยเนาะ ก็มีกับการจำลองบรรยากาศ ทำให้คิดถึงบ้านบ้าง อะไรบ้าง โอ้ ดูแบบน่าจะมีความสุขนะครับ อ่า เดี๋ยวผมถามสุดท้ายแล้วครับ เรื่องปลาเนี่ย คุณได้เคยแบบขอให้คุณ แม่ ส่งปลาดิลิเวอรีจากทางบ้านมากินหรือเปล่าครับ? วันไหนคิดถึงมาก ๆ อะไรอย่างเงี้ยครับ <laughs> <chuckles>
อืม <chuckles> ไม่ได้ มันไม่ได้เลย อันเนี้ยไม่ได้จริง ๆ นะคะ ต่อให้แม้เราจะ อยากทำ แล้วก็อยากได้กลิ่นปลาหอม ๆ แต่ซึ่งจริง ๆ ความเป็นจริงมันไม่สามารถทำได้ แต่ถ้าจะพอทำได้นอกจากการดิลิเวอรี ก็ขอให้คุณแม่วิดีโอคอลมาหาหน่อย หรือบางทีอะค่ะ เวลาที่คุณแม่เขาทำอาหาร เขารู้อยู่แล้วแหละว่า เมนูเนี้ยเป็นเมมู เป็นเมนูโปรดเรา เขาก็จะชอบอัดคลิปวิดีโอส่งมาทาง LINE แล้วก็ ยั่ว ๆ เราแบบเนี้ยค่ะ ซึ่งอันนั้นน่ะหนูก็มองว่ามันก็เป็นวิธีการที่ดีนะ หายคิดถึงไปได้เหมือนกัน ถึงแม้จะหิวก็ตามน่ะค่ะ อืม <laughs> ค่ะ
อา ครับ <chuckles> อืม ครับ อืม <chuckles> ครับผม อืม <laughs> น่ารักมากเลยครับ โอ้โฮ วันนี้ขอบคุณที่มาแชร์แบบเมนูปลาเผาประจำบ้านเนาะ เอ่อ ดูเป็นเมนูยอดฮิต ล ที่บ้านเลยเนาะ ก็ขอบคุณนะครับ วันนี้ครับ
ยินดีเลยค่ะ